Eee, ben hayatım boyunca hiç, eee, tasarruf yapamadım. Hatta bunu söylerken de utanıyorum ama. Eee, artık yaşımın ilerlemesiyle bir, eee, tasarruf yapıp, hani, en azından, eee, böyle, beklenmeyen durumlar ya da, işte, hastalık olabilir. Belki gezmek, işte, eee, bir yerlere gitmek olabilir. Yani, bir şekilde, hani, hayatımı kolaylaştıracak bir, eee, tasarruf, uuu, yapıp para, ııı, biriktirmek istiyorum. Eee, ama bir taraftan da, eee, yani, iii, hani, 2 günlük dünya, yaşamayacaksak da ne anlamı var deyip, eee, hayatın, ııı, beni, ııı, şey, akışta nasıl gidiyorsa o şekilde, böyle, eee, hayattan zevk almaya çalışıyorum. Yani, bu dengeyi sence nasıl kurabilirim? Ben, eee, nasıl hem, yani, hayattan keyif alırken bir taraftan da birikim yapabilirim? Bana biraz tavsiye verebilir misin bununla ilgili?
Evet. Anlıyorum. Ha ha. Anlıyorum. Tabii ki, evet, yani, bir yerde tasarruf etmek istiyorsun ama hayatın tadını da yanı sıra çıkartmaya devam etmek istiyorsun. O yüzden, böyle, hani, kafanda anladığım kadarıyla soru işaretleri var. Yani, nelerden kısabilirim veya, işte, nelerden kısmak benim aslında o hayattan aldığım keyfi, eee, azaltmaz şeklinde aslında soruların var. Bu çok anlaşılır bir şey. Yani, birçok insan bir yerde bunları dengelemek istiyor ki aslında hem bütçeleri sağlıklı bir şekilde ilerlesin hem de yanı sıra hayattan bir yerde o keyfi almaya devam etsin. Ben, hani, şunu merak ettim. Sence, böyle, senin, eee, keyif vermeyen sana ama para harcamanı gerektiren günlük ihtiyaçların oluyor mu? Yani, bunlardan en çok nelere sence bir yerde ihtiyaç gözüyle para harcıyorsun veya nelere, böyle, keyif dolayısıyla para harcıyorsun? Ve o keyif aslında, böyle, bir sınırlandırma yapman mümkün olur mu sence?
Evet. Evet. Aynen. Hı hı. Iıı, yani, eee, zorunlu olan harcamalar, işte, hani, 1 oğlum var, onunla ilgili harcamalar genelde. İşte, okuluyla olan, il harcamalar, ııı, zorunlu oluyor. Onun dışında tabii ki, işte, hani, kira ııı, dı, eee, faturalardı onlar zorunlu harcamalar. Ve tabii ki de, hani, mutfak masrafları. Iıı, tabii, onun için de belki zorunlu olmayan harcamalar da gidiyordur mutfak masraflarına ama, ııı, hani, genel olarak baktığımızda mutfak masrafları da, ııı, zorunlu, ııı, giderler arasına sokabilirim. Ama onun dışında, hani, keyfî harcamalar, işte, böyle, internette gezip, iii, biş yani, bu dekorasyondan, makyaj malzemesine, oğlumun istediği bir şeye ya da eşime bir sürpriz yapmak için her şey olabilir, ııı, bir şeyler almak ya da, işte, bir, iii, dışarı çıktığın zaman, hani, ııı, özellikle de o gün özenmişsen, böyle, kendini iyi hissediyorsan, güzel hissediyorsan, işte, hani, eee, atıyorum, kuaföre gitmişsin, eee, hoş giyinmişsin felan. Öyle bir yerde belki, hani, iii, bir tık daha pahalı olan bir, ııı, restorana gidip orada, işte, belki bir şeyler yiyip, onun yanında bir şarap içmek gibi bir şey olabilir. Hani, bunlar keyfî harcamalar. Iıı, onun dışında, keyfî harcamalar, ııı, yani, o anda aklıma esen, ııı, beni, iii, anlık belki de mutlu eden yaptığım harcamaların tamamına diyebilirim.
Tabii. Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii ki. Anladım. Yani aslında doğal olarak belli evinin ihtiyaçları var. Onlara yönelik alışveriş yapıyorsun ve bunlar, hani, böyle, senin söylediğine göre, aslında sabit giderler ve bir yerde, hani, kısmanın zaten çok da mümkün olmadığı şeyler. Hani, bazen marketten daha lüks kaçan şeyler aldığını da söylüyorsun ama, hani, oradan neden kısasın bir yerde? Çünkü sağlığını da ilgilendiren bir durum olabilir veya, hani, o küçük, işte, bir şeyler yemekten keyif almaya yönelik, eee, giderler de olabilir. Bunun yanı sıra alışveriş internetten alışveriş yaptığını ve dışarıda çok fazla yemek harca eee, yemek yemeye para harcadığını söylüyorsun. Peki, hani, bunlarda böyle senin için olmazsa olmaz şeyler mi oluyor genel olarak? Yani çünkü her insanın aslında bir yerde para harcamaktan daha çok, ımm, keyif aldığı alanlar vardır ama bazen de böyle insan aslında içten içe bilir, hani, bazı şeyler hani aldığında bile belki o kadar keyif vermez çünkü aslında birazcık aşırıya kaçıyordur belki veya mesela bir kıyafet bir anda görürsün ama, hani, aslında o kadar da beğenmemişsindir. İçten içe bilsen bile almak istersin. Hani, sen bu dürtüyle çok hareket ediyor musun sence? Yani aslında çok da sana keyif vermeyen yemeklere belki veya kıyafetlere, internetten alışveriş yaparken böyle bir, hani, "Ya, ben bunu aldım da yanlış aldım. Ya, doğru değildi bunu almam." gibi hissettiğin belki çok lüks bir parça ama aslında giymeyeceksin veya seni yansıtmıyor bir yerde. Hiç böyle hissettiğin alanlar oluyor mu? Yani birazcık boşu boşuna harcanmış paralar gibi.
Aynen. Evet. Kesinlikle. Evet. Aynen. Aynen. Çok. Aynen. Eee, tabii, olmaz olur mu? Yani, onları, eee, gerçekten yapıyorum. Hani, mesela pahalı da oluyor, eee, alıyorum. Hani, genelde kendimi yansıtmayan şeyler, eee, seçmedim şimdiye kadar. Belki seçmiş olabilirim 1-2 tane, hatırlamıyorum ama, hani, genel çerçevede kendimi, yani, onu gördüğüm zaman beni heyecanlandıran, işte, alma dürtümü böyle, eee, yükselten, eee, şeyleri alıyorum ama mesela onu almam, eee, hiç de gerekli olmadığı, belki bir kere kullandığım, belki de hiç kullanmadığım şeyler olabiliyor bunlar. Yani, almışım, koymuşum kenara, bir gün lazım olur bu çok hoş bir şey diye. Eee, dolayısıyla öyle şeyler, eee, alışverişler yap yapabiliyorum, yani, sıklıkla yapıyorum hem de. Eee, hani şey, eee, lüks restoran konusuna gelince de, yani, orada, eee, bu yaptığım harcamalardan daha az içim acıyor. Çünkü orada da hem güzel bir, eee, vakit geçirmek, bir şekilde deşarj olmak ve sonuçta da bir şey, yemek yiyorsun, yani, hani, yine beslen beslenmeyle ilgili bir şey yapıyorsun. Dolayısıyla orası o kadar çok içimi acıtmıyor ve ben de bunu zaten her gün yaptığım bir şey değil. Eee, o biraz daha makul geliyor bana ama, eee, bu yaptığım diğer alışveriş kısmı evet, yani, bazen, eee, hiç gereksiz ve çok, uuu, pahalı şeyler aldığım oluyor.
Hı hı. Harika. Evet. Hıı. Evet. Aynen öyle. Hı hı. Evet, anlıyorum. Yani, bu da çok doğal bir yerde çünkü, hani, hayattan keyif almaya çalışıyorsun ve o paranı aslında güzel bir şekilde harcamak istiyorsun ve bazen o küçük anlarda belki içinden bir ses, hani, onu almanın doğru olduğunu söylüyor sana. Bu da çok anlaşılabilir bir şey çünkü herkes aslında herkesin, böyle, biraz daha zaafı olan ürünler olabilir veya be bazen <swallows> geleceğe yönelik, hani, yatırım anlamında, işte, bir gün bir düğün olur, "Şöyle bir elbise giyerim, hani, şu anda da belki çok lüks bir parça aslında ama indirimde buldum." falan böyle şeyler aslında çok doğal. Peki, hani, bunlara harcadığın parayı, işte, bir aylık olarak mesela, lükse harcadığın parayı, böyle, bir hesaplamaya düşer misin? Yani, onu hesaplayıp biraz daha, eee, ne kadar harcadığını ayın sonunda bilir misin? Yani, nelere lükstü o ay veya neler aslında biraz daha ihtiyaçlara yönelikti? Bunu bilir misin ay sonunda yoksa bunları takip etmek sana göre değil mi?
Evet. Maalesef. <chuckles> Evet. Hı hı. Eee, aslında ben, eee, yaptığım her şeyde, böyle, eee, bü bütün genel hayatım için bahsediyorum. Böyle, yazayım, çizeyim, ondan sonra onları göreyim falan çok, uuu, sevdiğim bir şeydir, yani, böyle, özellikle yazmayı da çok severim fakat bu konuda sanırım artık cesaretim mi olmadığı için ya da yüzleşmek istemediğim için, eee, şimdiye kadar hiç yapmadım böyle bir şey.
Hı hı. Harika. Hımm. Anladım. Peki, hani yüzleşme konusunda ne düşünürsün? Yani sence bu sana iyi gelir mi? Çünkü aslında anladığım kadarıyla bir yerde keyif aldığın şeyler var ve onlara yönelik harcadığın aslında bir para var. Çok hani bu bariz ve herkesin hayatında da bir yerde olan bir şey. Buna peki böyle bir hani keyif fonu gibi bir şey kendi kafanda kurmak, işte, gün, aylık gelirine göre ve aslında diyelim işte, eee $1.000 salladım şu anda. Eee, mesela böyle bir m m miktar kafanda belirlesen ve bu aslında birazcık da gerçekçi bir miktar olsa, yani, kendini de bilir insan, sen de biliyorsun, çok belli o, hani onu o kadar harcayacak şekilde, eee, lükslerine böyle bir ayırsan ve aslında hani orada gelir-gider dengesi açısından da mantıklı bir rakam olsa hani, sana bu bir çözüm olur mu sence, yoksa takip etmek yine sana uygun değil midir?
Evet. Evet. Anladım. Tabii. Eee, olabilir. Yani aslında bakarsan, eee, dediğim gibi hem bunu, uuu, şey, eee, eğer, hani, rayına oturtabilirsem severek de yaparım. Ben, hani, az önce söylediğim gibi yüzleşmekten korkuyorum, dedim ama şey çok mantıklı gerçekten, yani, her ay kendime, işte, şey yapabilirim, oturup böyle, işte, benim, eee, gelirlerim, eee, zorunlu giderlerim, eee, ve, eee, hani, iii, belki mutfak masrafları da diye de ayrı bir yer, eee, ayırabilirim. Onun dışında da keyfî, iii, giderlerim diye böyle ayırdığımda, eee, hani ben ne durumdayım bunu görüp, uuu, bir analiz yaparsam, eee, daha sonra da bunu, uuu, bundan sonraki hayatıma, aaa, hani, yani, iii, dâhil etmek üzere, eee, şey yapsam, yani, yeniden yapılandırsam, eee, tamam, hani, zorunlu giderler mecbur, onları değiştiremem. Mutfak masrafı da üç aşağı beş yukarı yine aynı olacaktır. Hani çok, eee, değişeceğinizi zan sanmıyorum ama, eee, keyfî giderlere gelince orada, hani, ben ne kadar aşıyorum bütçemi, yani ne kadar, eee, çok gereksiz, aslında bunu, uuu, yapmak, eee, çok da mantıklı değil, eee, yerine, yerindeysem eğer ki muhtemelen oradayım, eee, orada hani kendime bir, iii, bütçe belirleyip ve o bütçeyi aşmamak hem kendimi iyi hissettirir, aslında güvende de hissettirir. Bu gerçekten benim için çok, uuu, güzel bir şey. Bunu mutlaka hayatıma sokacağım.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, olabilir. Kesinlikle. Hı hı. Bir de, yani, bunu yaparken belki böyle bir kısa ve uzun vadeli hedefler oluşturabilirsin kendi adına, yani, bu ne olabilir? O ay, eee, o kadar para harcarsan, gerçekten planladığın şekilde para harcarsan elinde bir para kalacak sonuç olarak. Buna göre bütçeni düzenledin diyelim. Sonrasında yani o para belki 1 yıl sonunda, 2 yıl sonunda bir yerde birikecek. Belki o paraya yönelik de biraz daha belki yatırım araçlarını düşünebilirsin. Yani, sen nelerden keyif alıyorsun veya neleri takip edebiliyorsun? Hani, onları da oraya yatırıyor olmak, böyle, s sana, böyle, biraz daha belki kendim için, geleceğim için, ailem için, hani, güzel ve, eee, faydalı bir şey yapıyorum hissi verirse çü o para boşta durduğunda belki birazcık, hani, kendine, "E, har e, harcamayacağım da ne yapacağım?" gibi hissediyor olabilirsin ama biraz daha, hani, "Ben şu anda yarınımı düşünerek hareket ediyorum." dersen belki o motivasyonu biraz daha bulursun. Bir de, yani, belki zaten, hani, kıyafet konusunda vs. bunları yıllardır aldıysan da belki, hani, artık biraz daha ihtiyacın olmadığını da fark edince o elindekilerin kıymetini biraz daha bilmeye başlayabilirsin. O yüzden o küçük küçük aslında biriktirdiğin şeylerin bir anlam ifade edeceğini gördüğünde çünkü o anlam arayışı da önemli bir şey yani parayı harcamadığında o parayla ne yaptın şimdi? Kafanda, hani, bu soru işaretinin olmasından daha doğal bir şey olamaz ama biraz daha şey hissin olursa, "Ya, ben bu parayı şöyle güzel bir şey için kullanacağım veya işte şöyle bir hayalim var, ona yönelik bir adım atacağım." gibi kullanırsan oradaki aslında o motivasyonsuzluğu da birazcık gidermiş olabilir misin sence?
Evet. Aynen. Tabii. Aynen. Haklısın. Çok haklısın. Tabii ki. Aynen. Eee, çok haklısın. Seni dinlerken bu, uuu, bunu yapmış olduğumu düşündüm bir anda, hayal ettim ve bu beni çok heyecanlandırdı. Eee, şimdi, eee, çok haklısın, yani, o para boşta kaldığı zaman yine benim ona dokunmam ve, eee, işte, eee, bir anda, ııı, gereksiz bir şeylere, eee, harcamam çok olası bir şey. Ama, eee, dediğin gibi bir yatırım aracı, eee, seçersem kendime uygun, kendime uygunluktan da burada, hani, daha az riskli olan, eee, şeyleri çünkü çok anladığım bir şey değil, de bir şeyde, hani, parayı da kaybedebilirim. Eee, dolayısıyla daha risksiz bir, eee, yerde bir yatırım yapıp, eee, onu arttırmak ve onun biriktiğini görmek gerçekten hem benim motivasyonumu arttırıp ve o sürekli onu arttırmaya çalışa yani, çalışırım diye düşünüyorum. Nasıl, hani, alış alışveriş yapmak heyecanlandırıyorsa bu da beni heyecanlandıracak. Eee, dolayısıyla bu çok güzel bir fikir. Eee, çok teşekkür ediyorum tavsiyelerin için, beni dinlediğin için.
Evet, çok güzel. Evet. Anlıyorum. Harika. Hı hı. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşça kal.